Sì, forse dovrei effettivamente. Sono una persona molto, molto organizzata e razionale nel mio lavoro, ma nella vita sono una delle persone più disorganizzate del pianeta, credo. Quindi a volte il cibo <chuckles> a volte il cibo proprio mi so che non dovrebbe essere così, e insegno anche ai miei allievi che non dovrebbe essere così, però io, ehm, proprio lo lo dimentico, diciamo. <chuckles> Ci son momenti in cui non ceno, oppure salto la colazione. Ehm, <clicks tongue> eh sì, molto, molto male. <chuckles>
Okay. Eh, beh dai. <chuckles> Ah, okay. Certo, certo. No, beh, indubbiamente c tutto questo sicuramente a aumenta, no, la la necessità probabilmente di ehm, di di queste dosi di dolce che ti vengono, come dicevi, anche di notte fondamentalmente, eccetera. Io guarda, ehm, ti consiglierei, magari, ehm, di cercare di trovare un equilibrio, no, un equilibrio alimentare proprio tuo fondamentalmente. Ehm, tu sei una persona anche abbastanza tecnologica? Ti piace, ehm, la tecnologia, oppure tendi a non utilizzarli particolarmente?
Mh. Mh-mh. Mh. Okay. Mh. Sì, sì, la utilizzo, mi piace molto.